Aduh, ini tuh, lagunya tentang itu, Kak, one sided love, Kak. <laughs>
Waduh! C cinta bertepuk sebelah tangan, ya? <laughs>
Nah, bener banget, Kak. Jadi, aduh. Ya. <chuckles>
<laughs> Aduh. Ya, relate banget. <laughs>
Nah, itu makanya.
Oh, jadi itu yang bikin flashback?
Mhm, bener banget, Kak.
Kenapa? Boleh diceritain sedikit, nggak, sih?
Nah, itu tuh salah satu liriknya tuh gini, "Goodbye kimi no unmei no hito wa boku janai". Itu artinya, "Selamat tinggal kamu, karena aku bukan soulmate-mu," gitu.
Waduh. <tsk> Aduh! Aduh aduh aduh. <laughs> Itu pertama kali denger waktu kapan? Waktu kamu usia berapa? Dan, apa kenangan di baliknya?
Aduh, aduh! <laughs> Aduh, kan? <laughs> Aduh. Itu tuh, pertama kali denger sih, jaman-jaman kuliah sih, Kak. Terus, waktu itu, karena masih itu ya, masih belum terlalu lancar juga jepangnya- sekarang juga belum lancar-lancar banget, sih- pas dengerin, emang suka aja, sih. Lagunya enak, ya, ternyata, lagunya asik. Langsung cari mhm. Langsung cari tahu artinya. "Waduh! Kok lagunya ternyata tentang ini!" <laughs>
Heeh. Mhm. Mhm. Dari melodi berarti, ya? Heeh. Waduh. Tapi karena saking seringnya diputer, jadi pas eee, diputer pas kuliah, berarti sekarang, pas dengerin itu langsung terbawa ke masa kuliah, ya? Flashback ke masa kuliah, ya? Wah, seru sih.
Mhm. Mhm. Mhm, bener banget, Kak. Bener banget. Jadi, otomatis keinget. Ah, aku pernah di masa seperti itu, hahaha. <laughs>
Waduh, jadi kenangan apa, nih? Kenangan manis, atau kenangan sedih, atau apa, nih? <laughs>
Waduh, nggak tahu juga sih, Kak. Tapi emang lagunya bagus, kok. <chuckles>
Atau malah k Oke, atau malah ini, jangan-jangan memicu kenangan traumatis juga? Enggak, ya? <laughs>
Enggak enggak enggak. Kalau tram trauma, enggak sih. Karena ya, ya, udah. Ya, dijalani ajalah, ya? <chuckles>
Waduh.